Oo. u usually, yun yung partner ng mga curry na Japanese 'di ba? Mga katsu. Ay! Gusto ko tuloy, ano ba 'yan. Ano yun? Sige. <chuckles>
Lalo sa pag-ti-TikTok. Oo. Yung sabi ko, ah, sabi ko pagtikim ko talagang ganyan mhm ang sarap grabe. Sabi ko dun sa jowa ko, "Hala ang sarap naman nito!" Gusto ko tuloy na tapos lalo nung ramen, ayan, okey. Ramen. <tsk> Nakailang parang parang ang sarap. Kakaiba talaga yung ramen din sa Japan, pero parang parang nakakatakot din parang nahihiya din ako minsan kasi, 'pag ramen kasi 'di ba yung sabaw hindi ko masyado nauubos, kasi sa kanila 'di ba uso ang ano hindi uso ang take out. Hindi u I mean kailangan talaga uubusin mo. Mm. Na parang, naka pero sobra nabusog din ako nun 'tas yung mga usually kinain lang din namin dun, puro convenience store din na pagkain.
Oo, oo. Mm. Oo, ramen talaga. Mm. Kakaiba 'no? Mm, mm. Oo. Oo, bawal. Mm, mm. Oo. Ay, masasarap din, 'di ba?
Oo, yung mga
Parang dun mabubuhay ka na maitatawid mo na mm, mm, 'di ba? <chuckles>
Mahirap pala <scoffs> totoo 'yan. Naitawid nga namin yung 6 na araw na nag-stay kami dun eh. <chuckles>
Oo, oo. Masasarap din naman kumpara dito sa atin 'di ba. Iba yung ano, yung doon. Mm. Akon mm.
Ay. Mm, ikaw ba? Oo, totoo yan. <laughs> Ano, ikaw pala pa'no kay pa'no mo kaya gagawin yun? Kunwari since nagluluto ka minsan 'no, pa'no mo siya ginagawang espesyal o kakaiba kapag may mga bisita? Ganyan.
Mm. Ako ano, ay, 'pag may mga bisita pasta talaga yung inaano ko, yung hinahanda ko. Kas oo, niluluto kasi para sakin hindi ko mas komportable kasi ako na lutuin yan kaysa sa mga ulam-ulam. 'Pag ulam-ulam oo.
Hmm, niluluto. Oo. Mm. Mm. Yung mga ulam yung ulam mm. 'Pag ulam-ulam kasi 'di ba usually tikim, tikim, tikim. Kasi 'di mo na, 'di mo na kailangan tantyahin mo yung lasa 'di ba. Although ganun din naman sa pasta 'di ba, ganun din naman sa pasta pero kasi madali oo, sauce lang ang po-problemahin. mo. <laughs>
Oo, oo. Mm. Mm, mm. Pero mabilis lang eh, oo. 'Yon. Oo, yun kung paano mo titimplahin 'di ba. Kaya ano, kaya parating pasta tapos ano, um, para sakin lasagna yung ano, yung pinaka, um, espesyal kong niluluto sa pasta. Yun kasi yung ma-trabaho, oo. Kasi yung ibang pasta lalagyan mo lang tomato sauce luto-luto, okey na. Eh, yung lasagna i oo 'tas ang dami pang ano, yung parang ibang mga sangkap na kailangang ilagay sa cheese iba-iba dapat tsaka mahal <chuckles> kaya parang espesyal talaga.
Mm. Mm. Hmm. Yes, special ah. Oo, para saan yan, sa trabaho? Kasi ibe-bake ko Mm. Mm. Mm. Alam mo yung Naalala ko na naman tuloy, yung ano, ang pas 'pag nagluluto kami ng pasta, 'yan lasagna, laging mabenta yan sa mabenta sakin, ah, kasi ano kasi nagluluto din ako ng lasagna kasi may oven din ako eh.
Mm. Mm. Hmm, lasan oo. Oo, oo.

Sa pagbabalot, oo.
Hmm, mahirap iikot, mm. Ako, hindi ko pa 'yan nasusubukan.
Oo, kasi parang tinry ko siyang i-prito tapos ibe-bake ko. 'Tas tinry ko siyang i-bake lang parang hindi naluto 'yong loob, 'yon, eh <chuckles> magkaiba. So, parang ang feeling ko kai kailangan talaga to deep fry 'tsaka manipis lang.
Mm. Ah. Magkaiba, oo, oo. Mm. Oo. Oo, oo, ayun. Naku, nakagagutom. Mm. Ayan, malapit na tayo kumain. Luluto ka na. <laughs> Oo.
Gano'n. Medyo mahal lang kasi talaga 'yong ano, eh. Nagugutom na tuloy ako, anyway. Medyo nakakabitin. Kaya nga, eh. Magluluto na nga talaga ako, eh. Sige, maraming salamat sa pagbabahagi. Okey, paalam din po.
Maraming salamat din. Paalam.

'Tsaka wala hindi, yung 'pag naman nagawa ako ng soup minsan mais lang puwede na, corn gumagawa ko corn.
Ah, yung mga nabibili din? Oo 'di ba? Maano, mabilis lang. Mm, mm.
Hmm, yung mga de-latang ganiyan, tapos gagawin kong soup, oh, 'di ba puwede na yun, nararanasan ko ganun lang ulam namin, eh, kung medyo ayan yun, 'to recently lang. Ayon. <laughs>
Oo, oo. Mm. Oo. Minsan nga nag-aano din kami, yung de-lata, ay minsan kasi minsan, kapag nagsa-sardinas kami, um, ginigisa pa yun, ng ano, ng nanay ko. Tapos parang ano ginagawa niya talagang ibang luto, halimbawa nag, ah, gigisa siya maglalagay siya mga gulay, kasi gusto niya ng gulay, eh. Pero ano, ah, sumasarap naman kumbaga yung mga de-lata nagagawan din ng paraan para ano, maging mas espesyal.
Mm. Mm. Oo, oo. Ibang luto hmm. Mm. Mm. Sumasarap Oo, oo. Pero alam mo <chuckles> pero alam mo, diyan ako nag-start matutong magluto sa sardinas. Oo, de-lata sardinas diyan lang ako natuto yung parang kung ano-ano ng mga klaseng sardinas na, lutong sardinas yung nagagawa ko no'n na minsan hindi masarap daw sabi nila, minsan naman masarap puwede ng kainin. Mm, ah, dun lang dun lang talaga ako nag-start hanggang sa natutunan ko na nga yung mga magluto na ng ulam, mga pinapanood pinapanood ko lang kasi din yung mga lola ko 'tsaka yun si mama minsan 'pag nagluluto, eh, ang tatay ko din minsan 'di ba, ah, yun, dun lang din ako natuto kaya 'pag yung mga ibang recipe na talaga ibang luto na talaga nagse-search na lang ako sa ano sa internet.
Saan? Sa de-lata? Oh. Mm. Oo. Mm. Talaga? Oo, hmm. Hoy oo, oo. Mm, mm. Oo. Ah, oo, mm, tama, oo, para ma-i-try no, para maiba. Buti nga ngayon ano, eh mm buti ngayon may mga ganiyan na, oo dati kasi naalala ko tumitingin pa kami sa recipe book ta's ang hirap niya sundin. Kasi hindi mo makikita, na kung paano talaga dapat gawin. Kasi it nakalista lang, eh, oo.
Yun, puwede 'di ba? Para mai o hmm. Accessible na Mm. Mm, nangyari sa <scoffs> Oo. Gawin. Mm. Ngayon kasi may YouTube na. <laughs>
Kaya ano mm. Kahit nga hindi mo ilista, eh, tignan mo lang kung ano yung mga nilalagay di ba, okey na.
Mhm, ganon, parang ay <sighs> nagkakagutom tuloy. Nagugutom na talaga ako, sige ano yun?
Mm, mm. Ay, oo, matanong ko lang, ano yung ano yung paborito mong niluluto ba, na ano na, um, yung kasi sabi mo kanina yung kinakain mo 'di ba, yun din, pero kung sa mga niluluto mo ano yung pinaka gusto mo?
Mhm. Oo.